Olha, eu estava fazendo muito atividades manuais, DIY. E eu dei uma uma pausa, eu não tô conseguindo encaixar esse hobby no meu dia a dia.
Uhum. Uhum.
Tá bem difícil.
É, então, assim, deu pra perceber que você tem 2 opções aí, pra cam pra iniciar, ter uma rotina de so eh, de sono pela ma matinal, e uma ro uma rotina matinal e uma rotina no final do dia, que é: ou você inicia o seu trabalho mais cedo, ou você volta e encaixa esse hobby que você tinha também nesses horários pra que você tenha horário pra acordar
Eu não tô conseguindo
igual, né, sem ser essa mudança da do trabalho, e também um horário pra encerrar o dia, porque quando você fizer isso você vai parar de ter pensamentos, vai parar de ter dificuldade de adormecer, vai, eh, saber que sua seu dia foi todo ocupado de forma produtiva, que isso também é bacana, não vai ficar aquela cobrança: "Como vai ser o dia seguinte? O que que eu fiz errado? O que que eu não fiz?". Sabe, se você f ocupar nesses horariozinhos, que parece besteira, né, que você acaba dormindo um pouco mais nos dias que você pode, ou até nos dias que você não pode, se você ocupar ali no começo da manhã, eu acho que vai te ajudar bastante pra você dormir no final do dia melhor.
Uhum. Olha, é uma boa ideia, sabia, porque eu não tinha ainda parado pra pensar em inverter a as coisas, porque, talvez, fazer coisas que eu faço no fim do dia no começo do dia, eh, realmente pode ser que me ajude. <clicks tongue> Olha, muito obrigada, viu, pelo seu conselho, porque era o que eu estava precisando, assim, pra desabafar um pouco.
Uhum. Uhum. Hum. Olha, tomara que sim. <giggles>